Ouais, en vrai complètement, genre, heu, j'aime bien, tu sais, voir un peu à chaque fois, bah, du coup, heu, les gens ouvrir les cadeaux et se dire: «Ah bah, trop bien je voulais ça» ou quoi, tu vois? Genre vraiment j'aime beaucoup. <chuckles>
Bien déjà que tu aies ce plaisir-là toi, parce qu'offrir, c'est faire plaisir à l'autre, mais c'est bien aussi si toi, tu trouves ta part, heu, quand même, heu, quand même là-dedans, c'est quand même super chouette. Hem, mais du coup, ce sentiment-là, il prend pas le pas, heu, sur, heu, bah, le fait que tu te dis: «Quand même au final, heu, j'ai trop dépensé», heu, et tu tu as des regrets du coup, heu, après les fêtes généralement?
Ouais.